Guarda, ho proprio bisogno di sfogarmi <sighs> e di sentire una persona che mi dia qualche buon consiglio, perché sono veramente, guarda, mi viene quasi da piangere, non ce la faccio più! Mi sento proprio <sighs> ehm, sminuita in famiglia e mi sembra veramente che qualunque cosa dico, venga presa in maniera negativa e soprattutto perché ho proprio la sensazione che quando parlo, non ho è come se non capissero quello che voglio dire. Partono subito pronti, ehm, con la loro idea in testa, nel rispondere a qualunque cosa dica e non ascoltano non ascoltano quello che dico io. Non ce la faccio più, guarda.
Mh. Allora, guarda, mi dispiace tantissimo di di ascoltare queste queste parole, perché immagino che non essere supportati dalla propria famiglia e addirittura essere sminuiti dalla propria famiglia, non deve essere assolutamente, ehm, bello e sicuramente è qualcosa che ci ci butta giù. Ehm, prima insomma di, ehm, darti dei consigli, ehm, innanzitutto vorrei rassicurarti, perché, ehm, spero in qualche modo alla fine di questa conversazione che abbiamo, di riuscire in qualche modo a risollevarti l'umore, ma, ehm, prima appunto di questo vorrei cercare di capire meglio la tua situazione se se me lo permetti.
Sì, guarda, ti spiego un pochino come, mhmm, come avvengono le cose. Io sono la più piccola di 3 sorelle e quindi probabilmente loro mi hanno sempre considerato, sai, quella che sa meno, quella che è meno capace di far le cose e questo è stato così fino ad un certo punto della mia vita. Poi quando finalmente, sai, esci dal guscio della famiglia, ti fai la tua vita, maturi e capisci anche che, somma non sei neanche così male no, nel prendere le decisioni o nel rapportarti con le altre persone. Però, quando ci sono delle questioni familiari, non c'è niente da fare, si ricade nel dinamica, di avere ma ti dirò, la cosa brutta non è neanche che mi sminuiscono dicendomi: "Sei un'incapace", é peggio, secondo me, proprio il fatto di dire quel tono intanto, come se io non capissi niente, non so se rendo, di sufficienza di: "Eh, insomma, ma così! Ma non hai capito? Ma non è"; però senza dirmi: "Non capisci niente"; oppure: "Te lo ripeto un'altra volta e se ti dico è così è così!" Ma sai che, faccio fatica a sentirle anche al telefono? I toni che hanno, il tono, è il tono che non sopporto.
Erto. Mh. Certo. Mh. Okay. Mh, okay. Okay, quindi il problema principale è il modo in cui si si pongono insomma, con te. Ehm, volevo chiederti, ehm, c'è in un membro particolare della tua famiglia, quindi magari i tuoi genitori, uhm, che si pongono in questa maniera nei tuoi confronti? Oppure, ehm, è un comportamento che magari riscontri anche con le tue sorelle? Mi dicevi che hai delle sorelle, quindi, ehm, magari lo riscontri anche da parte loro.
Allora, ti dico che adesso e mi fai ragionare, lo riscontro più da parte delle sorelle, perché i genitori, anzi, mhmm, mi chiamano per chiedere dei favori, delle cose, mhmm ah, guarda, adesso che mi ci fai ragionare io ho parlato di famiglia in senso lato, perché naturalmente faccio, somma, lo ritengo tutto un gruppo, invece no. È da parte delle mie due sorelle, questo tono sempre critico nei miei confronti, questa modalità che quando poi esci dalla famiglia e ti costruisci una famiglia tua, ti piace adottare dei modi che che senti più affini ai tuoi. Quindi io tono non lo sopporto. Guarda è una cosa che mi e poi non mi ascoltano, dico le cose, niente! Come se parlassi a un muro. Facciamo questi messaggi, anche audio nel telefono, in cui per cose banali è un continuo niente, niente! C Insistono nella la loro idea.
Mh. Certo. Sì, s Assolutamente. Mh. Okay, ho capito perfettamente adesso, un attimo, il quadro, insomma, della situazione. Però volevo chiederti, ehm, ho capito che comunque siete tutte, ehm, donne, ormai, che hanno lasciato, insomma, il il nido, il tetto familiare, ma, ehm, c'è mai stata un'occasione, magari, in cui le tue sorelle, ehm, avessero questo tono di sufficienza anche davanti ai tuoi genitori, magari? E se sì, uhm, come hanno reagito, magari, i tuoi genitori a questo loro atteggiamento?
Allora, fammici pensare, perché adesso è da un po' che siamo uscite di casa, quindi i momenti in cui siamo tutte dai genitori non sono tantissimi, però ce ne sono. Ehm, allora ti dico la verità, che davanti a loro non lo fanno, anche perché i miei genitori hanno una certa età e mio papà in particolare è un po' difficile, ha un carattere un po' particolare, un "soggettino", diciamo così, da gestire. Quindi siamo tutte lì attenzionate a non provocare il papà e quindi probabilmente in quella situazione, per non generare contrasto ma quando ci sentiamo, mhmm, a a parte o al telefono o ci incontriamo per definire delle cose dei genitori o banalmente per altre cose che se vuoi poi, ad ese ti faccio un piccolo esempio, ehm, basta, lì si scatenano.
Mh. Okay. Mh-mh. Okay. Sì. Okay, quindi è un un atteggiamento che hanno praticamente quando siete siete tra di voi. Io volevo capire questo e uhm, appunto, l'ultima domanda, giusto per capire se hai già, ehm, tentato questa strada, volevo chiederti se magari, hai già fatto loro presente che, ehm, hanno un atteggiamento con te che sta diventando quasi insostenibile, quindi un atteggiamento anche, uhm, di sufficienza come hai detto tu. Gliel'hai già, uhm, fatto notare oppure è qualcosa che ti stai, uhm, tenendo dentro?
Allora, ho iniziato a far notare in particolare a 1 delle 2 sorelle che frequento un po' più spesso, il tono della voce, questo tono sempre: "gne-gne-gne-gne", così. <chuckles> E e quando gliel'ho fatto notare e lei stizzita mi ha risposto: "Ma questo è il mio tono non è che posso cambiare! Questo è il mio tono!" E io ho detto: "Ma se il tuo tono è questo, io non ce la faccio così", le ho detto, perché è proprio una cosa che non sopporto. E già, però capisco che non la prende molto bene e ti devo dire la verità faccio tanta fatica, mi piacerebbe riuscire a parlare in una maniera, <lip trill> per farmi rispettare, perché è come se non mi sentissi rispettata, non so se rendo. Adesso sono anche adulta, eh! Cioè, ci vuole anche il rispetto nel modo di porsi nei miei confronti e di parlare con la tranquillità, non sempre con una via di mezzo tra l'ordine e la critica, ehm, la sufficienza, mhmm, non so come fare, come potrei pormi?
Mh. <chuckles> Certo, è insostenibile. Certo. Assolutamente. E, mhmm, la giustificazione che loro utilizzano è quella di, ehm, anche di tante molte di tante altre persone che, ehm, giustificano il loro, ehm, magari il loro comportamento errato dicendo, ehm: "Ma io sono fatta così"; no, in realtà, ehm, ci sono, ehm, angoli del nostro carattere, della personalità che possono essere sicuramente, ehm, smussati e uhm, e calibrati. Quindi, ehm, come dicevi tu è importante, ehm, il rispetto, uhm, non significa che, uhm, siccome tu sia la più piccolina, uhm, delle 3, uhm, non significa assolutamente che loro debbano, uhm, avere questo tipo di comportamento e soprattutto debbano, uhm, valicare determinati, uhm, limiti insomma, quindi, mhmm, detto questo, visto che ho comunque u un quadro veramente, adesso, dettagliato della situazione e comprendendo anche un attimo il tuo il tuo stato d'animo, ehm, <tsk> io ti potrei consigliare, ehm, di parlare nuovamente con loro, ma questa volta con dei toni ancora più decisi. Di far capire loro che si tratta di, uhm, per te, di una mancanza di rispetto e che, uhm, <tsk> il tono di saccenza che loro hanno nei tuoi confronti non va più bene e che magari, uhm, sei stata uhm, hai cercato di giustificarle, ehm, più volte e che adesso è arrivato il momento, uhm, di, uhm, di terminare proprio questo uhm, questo loro atteggiamento, anche perché tra sole tra sorelle, uhm, dovrebbe esserci un rapporto di solidarietà, uhm, appunto, con toni dolci. Ovviamente, eh, gli alti e bassi ci sono anche tra, uhm, tra sorelle.
Certo, ma quindi quello che tu consigli è di farmi vedere forte e decisa. Cosa che in effetti ragionando, forse non ho mai dimostrato, perché col fatto di non voler entrare in conflitto, ho forse dato l'idea di essere debole e questa debolezza purtroppo, pur essendo sorelle, ne hanno fatto motivo di insomma, per ferirmi. Probabilmente non c'è una cattiveria, eh, perché non non sono cattive, non non non è che mi fanno cose gro è proprio un atteggiamento che ormai boh, mhmm, si innesca in automatico nei miei confronti. Quindi, forse questa cosa di dimostrare forza, potrebbe fargli capire che insomma, non son più la persona con la quale si possono permettere di comportarsi in un certo modo.
Mh-mh. Certo. Certo, ovviamente non non sei stata e non sei assolutamente, ehm, debole, forse sei stata gentile, uhm, e rispettosa nei lori nei loro confronti, quindi, uhm, appunto ti dicevo, forse è il momento di, uhm, cercare di, mhmm, in qualche modo di dimostrare di che pasta sei fatta. Anche se credo che loro lo sappiano benissimo essendo essendo tue sorelle insomma. Quindi sì, uhm
Dov cercare anche di affrontare eventualmente le loro reazioni. Eh, perché io son sempre preoccupata di, mhmm, di ferire le persone, però a questo punto penso che veramente, come dici tu è arrivato il momento di dire basta, perché altrimenti non c'è proprio più il piacere di sentirle, cioè, quando devo sentirle mi inizia a venire quella cosa dentro e dicevo: "Oh mamma, adesso devo fare questa telefonata, adesso dobbiamo scriverci perché dobbiamo parlare di questo problema". E ogni volta senti questi audio, che anche mio marito mi dice: "Ma che toni usa? Ma dille qualcosa!" E io insomma son sempre lì, che cerco di, <lip trill> barcamenarmi tra il rispetto loro, il non farmi sentire sopraffatta e e faccio veramente fatica.
Certo. Eh, esat Certo e, è comprensibile ma, uhm, ehm, ci sono modi di dire eh, di dire le cose, di esprimere, uhm, le proprie emozioni, anche in maniera, uhm, diretta, ma, uhm, educata. Quindi, ehm, si può anche mantenere un tono deciso, pur sempre mantenendo il rispetto, ehm, e i limiti nei confronti dell'altra persona. Quindi sì, la conclusione del discorso è questa. Cerca di affrontare il discorso, ehm, con appunto il tuo carattere e cerca di mettere dei limiti, ehm, che, ehm, permettano di rispettarti insomma.
Guarda lo farò sicuramente perché mi hai dato la carica e anche l mi hai convinto che sono nel giusto e che questa cosa ormai è tempo che finisca e che si spezzi questa dinamica. Ti ringrazio moltissimo, perché sei stata veramente di grande aiuto.
Quando vuoi.